Ja, definitiv. Also, ich ich ich würde auch tatsächlich jetzt so sagen, hm, was Jobverluste und so was angeht, es wird definitiv, also, wie du es auch schon gesagt hast, äh, wahrscheinlich in die eine Richtung gehen, dass beides ge passiert. Also, es werden Jobs geschaffen, es werden aber Leu Leute Jobs verlieren und es wird auch mehr in die Richtung Jobverluste gehen. Aber ich denke, dass es eher so 'ne Sache ist, die wird jetzt, wenn dann überhaupt, erst sehr langsam ausrollen. Also, das wird man wahrscheinlich anfangs kaum bemerken, beziehungsweise es wird noch sehr viele Jahrzehnte dauern, bis es überhaupt so ein Ausmaß nimmt, dass man sagt: „Okay, es führt zu sehr starken Jobverlusten.“
Mhm. Ja. Denkst du, ja? Weiß ich nicht. Also na ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sehen soll, ähm, weil ich ja, weil sich das eben alles so schnell entwickelt, ne, so ultraschnell. Das heißt, ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst mit dem KI-Video von Will Smith damals beim Essen, Spaghetti essen?
Würde ich sagen, ja. Mhm. Ja.
Ja, okay, also wenn du de wenn du das so bildlich vor Augen hast, falls du das kennst, ähm, das ist ja irgendwie vor 4 Jahren oder so, da da da sah das da sah das ja komplett
Mhm. Heißt aber, das kann schon ja, eben.
schlecht aus, ne? Also, das war ja dieses Video, w wo das Gesicht komplett verzieht und verläuft und so. Und 3 Jahre später, jetzt haben die das noch mal nachgestellt und du könntest also, ich sage 'n ungeschultes Auge meine Mutter würde nicht sehen, dass es KI ist. Also, hat sich komplett hat sich so krass entwickelt und
Definitiv, mhm. Ja, das ist tatsächlich s schon so 'ne Sache, die sich sehr stark entwickelt hat. Also, vor allem jetzt solche Deepfakes, sowas in der Art, ne? Also klar, wenn wenn man da sehr wenig Arbeit reinsteckt, beziehungsweise es in halt paar Minuten generiert wird, ist es meist jetzt nicht so gut und jemand, der sich damit auskennt, wird das auch super schnell erkennen, ja klar. Aber, wenn du dir da mehrere Stunden, wenn nicht sogar tagelang Zeit nimmst, äh, irgendwie 'ne KI dafür zu trainieren, für 'ne bestimmte Person oder so, das kann dann schon, äh, sehr gut aussehen.
W ja, und ich sehe das ja. Mhm. Genau, genau. Ja.